あ、はい、そうですね。毎日は作ってないんですけど、まあ、平日にさ3、4日ぐらい作ったりしてます。
はい。 あ、平日に3、4日ぐらい。あ、素晴らしいですね。朝のなんかルーティーンとかってありますか？お弁当、その作る時に、はい。
うん、そうですね。 <laughs> うん。 あ。 うんうんうん。ああ、はい、ありますね。えっと、そうですね、なんかご飯とか入れる時は、いつも、あの、冷凍のご飯を冷凍庫にストックしていて、っていうのは、ま、朝炊くのはめんどくさいからってか時間がうん、そうそう、なんかね、40分くらいかな、ご飯炊けるのにかかるんで、まあ、タイマーとかでやってもいいんですけど、忘れそうだし。いや、うん。
はい。 そうですよね。 そうですよ。 そうですよね。タイマーでやってもなんか、あの、時間がたまにずれたりすることもありそうですしね。
うん、そう。 <laughs> そうそう、そうですよね。なかなか、ね、めんどくさい、それはそれでめんどくさいので、もうなんか冷凍ストックをある程度いつも、はい、置いていて、なんかストックがなくならないように、いつも適当な夜とかにね、あの、ご飯炊いたりしてるんですけど、そうですね。うん。
うーん。 ああ、ご飯に関しては、あの、冷凍庫にストックを貯められてるということですね。
はい、ご飯にはい、はい、いつでもストックをうん、それがまあ、時短でもありますね。そうそう。え、まあ、ね、うん。
ああ、素晴らしいですね。それ以外でなんか、あの、前日に準備するものとかってあったりするんですか？
ええ。